Ừm hứm, đó, từ cái câu chuyện mà bạn bị phạt vậy đó, mỗi tháng bạn bị sứt mẻ, cái tiền đó thay vì bạn ăn uống, bạn, ưm, tiêu sắm so cá nhân tiêu xài, cuối cùng bạn không có được cái cái cái đáp ứng cái nhu cầu đó, tự động, bạn sẽ tự điều chỉnh. Tại vì nó nó ph thưởng phạt phân minh vậy mới sợ, với lại ví dụ 1 tuần mà trễ hạn 3 lần là thấy hết 300.000, mà tháng là hết một triệu hai rồi thì mất luôn cái khoản shopping rồi còn cái gì nữa, đúng hông? Mẹ bạn phải rất phân minh về chuyện này nghe, rồi. Đồng ý hông nè? Ô kê.
Ừm, chính xác nè. Rồi, mình đồng ý nha. Cái cách ở nhà á quá là hợp lý với mình luôn, chưng mà mình hổng biết á là cái cách ở công việc nè, mỗi người một việc, rồi hổng ai quan tâm tới ai á thì mình phải làm sao dùng cách nào để mà mình á, gọi là, tự kỷ luật bản thân để mà hổng làm biếng, hổng trì hoãn công việc, rồi bắt đầu cái dự án mới nó suôn sẻ ở chỗ làm đây nè bạn ơi?
Ừm. Ừm.